เธอจะขำอะ <chuckles>
อะ
คือตอนนี้อะค่ะ เราเองอะค่ะมีโอกาสได้ไปเริ่มงานใหม่อยู่ที่หนึ่งนะคะ แล้วที่สำคัญ คือ งานใหม่ที่เราไปเริ่มนี้อะค่ะ พูดตรง ๆ เลย มันมีความรับผิดชอบอะมากกว่าที่เดิมที่เราเคยทำ อย่างที่เดิมเราอาจจะรับผิดชอบแค่ 8 อย่าง แต่อันเนี้ยเราต้องรับผิดชอบถึง 15 อย่าง เราเพิ่มมากขึ้นนะคะ มันกว้างมากขึ้น ละเอียดมากขึ้น แต่ทีนี้เนี่ยตัวเราเองอะค่ะยอมรับเลย เราก็กลัวเหมือนกันว่า ผลงานของเราอะค่ะจะไม่ดีพอกับงานที่เราอะจะเริ่มที่ใหม่อะ วันนี้ก็เลยต้องขอกำลังใจ ขอคำแนะนำ หรือว่าเทคนิคดี ๆ อะ ในการที่เราจะต้องปรับตัวเราเองแล้วอะนะคะ
อา ครับ อืม ครับผม อืม อือฮึ ครับผม ก่อนอื่นก็ เอ่อ ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับผม อืม จะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ ตรงเนี้ยที่ อ่า คุณแบบว่า มันมีความกังวลเข้ามาว่า จากเนื้องาน หรือความหน้าที่รับผิดชอบที่มันเพิ่ม เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ อ่า คุณ อ ความกลัวหลัก ๆ ครับ กลัวว่า อ่า มัน มันกลัวในรูปแบบไหนเอ่ย? กลัวว่าจะทำได้ไม่ดี หรือว่ากลัวว่า อ่า จะถูกวิจารณ์ หรือว่าเป็น อ่า ความกังวลในรูปแบบไหนบ้างครับตรงนี้?
ก็ทุกรูปแบบที่คุณพูดมาเลยอะ เหมือนคุณรู้นะว่าฉันกลัวอะไรอยู่อะ โอ้ เหมือนคุณรู้เลยอะค่ะ ใช่ ๆ เพราะว่าอย่างแรกเลย ที่เรารู้สึก เราก็กลัว อันดับแรกเลยที่ กลัวว่าผลงานของเราไม่ดีพอเนี่ย คือ เอ่อ โอกาสที่ถูกเปรียบเทียบ อย่างที่บอกอะ เรา อย่างที่บอกที่เก่าเราทำอยู่ 8 อันนี้เราทำ 15 นั่น ใน 15 นั้นน่ะค่ะ 15 ที่ใหม่ที่เราต้องไปทำเนี่ย ในบริษัทนั้นน่ะก่อนหน้านั้นมันมีคนทำอยู่แล้ว แต่เราอะจะต้องไปต่อยอด สิ่งที่ตามมา ก็คือว่า
อืม ครับผม อ๋อ มีหลาย ๆ อย่าง ครับ ครับ อือฮึ ครับผม อา
เราอะจะต้องถูกเปรียบเทียบแน่ ๆ เพราะมันมีคนน่ะเคยทำมาก่อนเรา ทีนี้เนี่ยเราเองอะค่ะ เราก็แบบกังวลเหมือนกันว่า เอ๊ะ แล้วสิ่งที่เราไปทำ สิ่งที่เราไปปรับเนี่ย ผลงานของเราเนี่ย เอาง่าย ๆ จะเข้าตาเจ้าของบริษัทไหม แล้วมันจะเข้าตาผู้ร่วมงานไหม รวมถึง พาร์ตเนอร์ ของบริษัทด้วยไหม เขาจะโอเคกับผลงานของเราไหม แล้วมันจะไปต่อยอดไปด้วยกันเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบเหมือนกังวลไปหมดทุกอย่างเลย แล้วที่สำคัญคืออันใหม่อะที่ ที่จะทำเนี่ย เขาก็มีระยะเวลากำหนดอะให้เราส่งด้วยเช่นกันน่ะค่ะ
เออ อืม ครับผม อืม ครับ โอ้โฮ อืม โอเคครับ เริ่มเข้าใจสถานการณ์ของทางคุณมากขึ้นแล้วครับ จะถามเพิ่มอีกนิดนะครับ ตรงเนี้ยคุณแบบว่า ต้องมีแบบว่าทีมงานที่ต้องดูแลเลยไหมครับ หรือว่าตรงเนี้ยเป็นในส่วนของหน้าที่ที่เราต้องจัดการเองคนเดียวทั้งหมดเลย ในกรณีที่บอกว่า คุณบอกว่า หน้าที่ เอ่อ เนื้้องานที่มันเพิ่มมาอีก เหมือน อ่า เทียบกับที่เดิมมี 8 ที่เก่ามี 15 นะครับ มีทีมหรือว่ามีลูกน้องที่ต้องดูแลเพิ่มเติมด้วยไหมครับตรงนี้?
ก็มีลูกน้องอะค่ะ ซึ่งในงาน 15 อย่างอะ เราก็แบ่งให้ลูกน้องทำ แต่เราอะก็ เอ่อ เขาเรียกอะไรนะ ต้อง ต้อง ต้องดู ดูภาพรวมอะทั้งหมดเลยอะค่ะ ของเนื้องานทั้งหมด เราอะก็ต้องเป็นคนดูด้วย แต่ขณะเดียวกันมันก็มีลูกน้อง แต่ลูกน้องโอเคไหม โอเค แต่ทีนี้เนี่ยในมุมของลูกน้องอะ คำว่าลูกน้องอะเนาะ เขาก็จะทำก็ต่อเมื่อเราอะสั่งให้เขาทำ หรือเขา เขาไม่ได้ทำเพื่อเราเพื่อ ครีเอต อะ สมมุติว่าเราสั่งงานไป 1 อย่างใช่ไหมคะในหน้าที่ที่เขาทำอยู่เนี่ย แต่เขาก็ไม่ได้คิดเผื่อว่า เออ มันจะเจอปัญหาอะไร มันจะไปต่อยอดอะไร แล้วถ้ามันไม่ได้ มันจะมีแผน2 ไหม เขาไม่ได้คิดแบบนั้น เขาคิดแต่ว่าสมมุติเราสั่งให้ทำแบบนี้นะ เขาก็ทำแบบนี้คือจบ เพราะถูกสั่งมาแบบนี้
ครับผม อืม ครับผม อืม ครับผม อ อา ครับ อืม ครับผม อะฮะ ครับ อืม อื้อฮือ อ๋อ อืม โอเค
เออ เราก็จะ มันก็เลยทำให้เราอะรู้สึกกังวลแล้วก็กลัว ก็คืออย่างที่บอกอะ เพราะว่าผลงานเนี้ยส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทีมงานของเรา คือเด็กอะมันทำทุกวัน ๆ น่ะ มันก็เกิดความชำนาญ แต่ในความชำนาญของเด็กอะ เด็กอะจะคิดเผื่อเราไหม คือจะมองซ้ายมองขวา มีแผน 1 แผน 2 อะ ให้เราบ้างไหม เขาจะไม่มีเลย นั่นแหละค่ะ กลัวว่า สึ สมมติว่าเราสั่งไปว่าให้ทำแบบนี้ เด็กมันก็ทำ ปุ๊บ อ้าว แล้วถ้าสมมติว่าผลงานมันไม่ได้ปุ๊บ เราก็ต้องมาเริ่มต้นทำใหม่หมด ใช่ไหมคะ แต่ถ้าสมมุติเด็กของเราเนี่ย เขาคิดเผื่อเราแล้ว อ๋อ ถ้าแบบอันนี้ไม่ได้ อ้อ เขาก็จะ "อ้าว แบบนี้ได้ไหม?" ก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องรอแก้ แต่สามารถมีก๊อก 2 อะรอเราเลย แบบนี้เนี่ยแหละค่ะ แล้วทุกอย่างอะ งานมันก็แบบ
อืม ครับผม อืม อืม อ๋อ
ยอมรับเลยว่าไอ้งานชิ้นเนี้ยเขาให้เวลาเราแค่เดือนเดียวด้วย มีเส้นตายในการส่งด้วย ส เช่นกัน แล้วขณะเดียวกันน่ะ เวลาในการทำงานของเราอะ พูดตรง ๆ มันไม่พอด้วย แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้อะ นึกภาพออกใช่ไหม ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องทำอะ อืม
ครับ อือฮึ เออ อา โอเคครับ เข้าใจสถานการณ์ของทางคุณมากขึ้นเลย มา มากขึ้นเลยครับตรงนี้ เพราะว่า เอ่อ มันก็มีทั้งความ เอ่อ กดดันเนาะครับเนาะ ทั้งในส่วนของ เอ่อ หน้าที่ หรือว่า เอ่อ เนื้องานที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็ อ่า มีเรื่องความกดดัน เรื่องทีมที่อาจจะ เอ่อ ในแน่ ในแง่ของ ค อ่า ลูก ลูกน้องนะครับ เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ อ่า มองในมุมกว้างเหมือนกับเราอีกนะครับผม ตรงนี้นะครับ อ่า อยากจะให้ลอง อ่า เริ่มต้นทีละจุดก่อนเนาะครับเนาะ ก็คืออาจจะ อ่า ตั้งในส่วนของเป้าหมายใหญ่ ๆ นะครับผม แล้วก็ อ่า เซ็ตเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ร่วมกันนะครับ อาจจะมีการประชุมกัน อ่า ช่วงแรก ๆ อาจจะถี่หน่อยก่อนก็ได้นะครับผม สัก อ่า อย่าง อย่างต่ำก็อาจจะ อ่า อาทิตย์ละครั้งก่อนนะครับผม แล้วก็อาจจะมีประชุมกลางสัปดาห์เพื่อในส่วนของ เอ่อ แชร์ฟีดแบ็กกัน หรือว่าแชร์ไอเดียนะครับ การ Coaching ต่าง ๆ ก็สำคัญนะครับ ยิ่ง อ่า ถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่ม อ่า ทักษะให้กับลูกน้อง ในกรณีที่แบบว่า เอ่อ อยากให้ลอง เอ่อ คิด คิดต่อหรือว่าทำในมุมที่ เอ่อ สามารถทำได้ ที่มันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาโดยที่ อ่า ไม่จำเป็นที่เราต้อง อ่า คอยบอกทุกจุด หรือว่าทำแค่ไหนก็ทำแค่นั้นนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยการที่แบบว่า อ่า พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนไอเดีย ฟีดแบ็กกัน Coaching กันก็จะเป็นจุดที่ทำ สามารถทำให้ลูกน้องสามารถแบบว่า อ่า ปรับตัวแล้วก็ เอ่อ ทำตามที่แบบว่า เฮ้ย คุณอยากให้เป็นได้มากขึ้นนะครับผม ตรงเนี้ยอยากให้ลอง อ่า ลองค่อย ๆ ปรับนะครับผม แล้วก็ อ เปลี่ยนเรื่องความกลัวตรงเนี้ยต่าง ๆ เนี่ย ให้มา อ่า เป็นข้อมูลการทำงานที่เป็นในส่วนของ เอ่อ มีการ อ่า ทำงานทั้ง 2 ทางนะครับ รับฟีดแบ็กกันแล้วก็ อ่า คุยกันสื่อสารให้มากขึ้นนะครับ เอ่อ ในเบื้องต้น อ อยากให้ลองแบบตั้งเป้าหมาย แล้วก็ลองค่อย ๆ ปรับตรงนี้ก่อนนะครับ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะว่า เราเองว่าเราจะต้องปรับในส่วนไหนบ้างอะค่ะ เพื่อให้ผลงานของเราที่เรากังวล ขอ ว่าจะไม่ดีพอเนี่ย มันอาจจะเข้าตา ต้องใช้คำว่า อาจจะเข้าตากรรมการ มันอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลย โดยเฉพาะกำลังใจแล้วก็คำแนะนำดี ๆ อะนะคะ แล้วอีกอันหนึ่งอะค่ะ เวลาที่ ที่เราอะค่ะให้ลูกน้องเราช่วยใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยมันยังไม่ถึงเนี่ย เราเองอะเราควรจะต้องบอกเขาตรง ๆ เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาผลงานของเขา หรือเราควรจะพาเขาลงมือทำเลย เพื่อที่จะได้เป็นผลงานที่ ที่ดีพอในสายตาของผู้บริหาร แบบเนี้ย เราควรจะต้องเลือกลงมือทำพร้อม ๆ กับเด็ก เรียนรู้พร้อมกัน เหมือนกับให้เขาลงมือทำจริง ๆ กับอีกอันหนึ่ง ก็คือเราแค่แนะแล้วก็ให้เขาลงมือทำ
ครับ อือฮึ อืม อือฮึ ครับ อืม อืม อืม ครับ อือฮึ อืม
มันควรจะเป็นแบบไหนดีล่ะคะ? เพื่อที่ผลงานนั้นมันจะได้ออกมาดีที่สุด แล้วก็เราก็จะได้ไม่เกิดความกลัว แล้วก็วิตกกังวลเรื่องนั้น ๆ น่ะค่ะ
ครับ อืม ๆ ครับ จริง ๆ แล้ว ช นะครับ เอ่อ ถ้า ที่ทางคุณบอกมาทั้ง 2 ทางมันก็ดีหมดเลย เรา เรา อ่า สามารถใช้ทั้ง 2 อ่า ทาง แล้วก็ลองดูฟีดแบ็กก็ได้เช่นกันนะครับผม กรณีที่แบบว่า เอ๊ะ อ่า เพราะว่า อ่า ยิ่งถ้าเกิดคุณแบบว่าดูแลแบบลูกน้องหลายคนนะครับผม ผมว่า อ่า แต่ละคนอาจจะมีแบบว่าสกิล หรือว่าทักษะที่เรียนรู้ได้แตกต่างกันอีก ผมว่าการที่ถ้าเกิดเรายืดหยุ่นในส่วนของกระบวนการต่าง ๆ มันก็อาจจะเปิดโอกาสนะครับว่า เอ่อ ให้ อ่า ในส่วนของพนักงานแต่ละคน อ่า อาจจะมีวิธีที่เขาถนัดนะครับผม แล้วก็ เอ่อ ในส่วนของสามารถ อ่า deliver สามารถส่งงานที่แบบว่ามีคุณภาพได้นะครับ บางคนอาจจะแบบว่า โอ้โฮ ต้องคอยบอกคอยไกด์ก่อน หรือบางคนอาจจะ เอ่อ สามารถลงมือทำได้เลยนะครับ เพียงแค่บอก อ่า ขั้นตอนนะครับ เป็น อ่า เป็นในส่วนของ เอ่อ Process อะไรต่าง ๆ นะครับ ตรงนี้มันก็จะเป็น อ่า จุดที่ อ่า เข้าใจ ด เข้าใจคุณได้เลยเหมือนกันว่า การบริหาร น ลูกน้อง หรือบริหารทีมต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และก็ละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกัน เราอาจจะให้แบบว่า อ่า ทีมในส่วนของ อ่า HR หรือว่า อ่า ฝ่ายของพัฒนาบุคคลนะครับ อ่า สามารถร่วมทำงานด้วยกันก็ได้นะครับ เพราะว่าบาง อ่า ส่วนของ อ่า สกิล หรือเทคนิคนะครับ ที่ทางคุณคิดว่า เฮ้ย อ่า ถ้าเกิดมีทางทีม HR เข้ามาแบบว่าช่วยดูแล ช่วยเสริมด้วย เราก็จะยิ่งทำให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็น อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่ อ่า อาจจะทำให้ อ่า งานของเรานะครับผม อ่า ไป ฟ อ่า ไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้
ใช่ อืม อืม ค่ะ อืม อืม อ๋อ ก็ขอบคุณมากเลยอะนะคะ เพราะจริง ๆ แล้วมันก็มีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบอะเนาะ อย่างเด็กเองก็มีผลเหมือนกันว่า ทำให้เขา อย่างพูดถึงที่เราถามเมื่อกี้ ถ้าสมมุติเด็กเราบอกเขา เขาเรียนรู้ไว้ ได้ไว โอเค มันก็พัฒนาได้ดีขึ้น ผลงานมันก็ได้ แล้วเราก็มีเวลาที่จะทำงานของเราอะต่อเนื่องได้ด้วยเหมือนกันอะเนาะ แต่ถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะ เราเองอะ เราก็คิดว่าน่าจะต้องใช้อะผสมผสานกันเหมือนกัน ก็คือผลงานของเราเองอะ เราคิดว่ามันอาจจะต้องกลับไปดูในอดีตก่อน แบบเนี้ยค่ะ อย่างที่เราบอก ค เพราะว่าคน อดีตที่เขาทำไว้เนี่ยเขาทำไว้แบบไหนก่อนเนาะ แล้วที่สำคัญก็คือไปดูว่าจุดเด่นตรงไหน จุดด้อยตรงไหน แล้วเราก็ค่อยเอามาปรับปรุง ดังนั้นเนี่ย อ การ การที่เรากลัวผลงานของเราไม่ดีอะ เรากำลังคิดว่า "ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูของเก่าก่อนสิว่ามันทำไว้แบบไหน" เผื่อของเก่ามันทำไว้แบบไม่สมบูรณ์ เราก็ไปต่อให้มันน่ะสมบูรณ์มากขึ้น เราว่าผลงานก็อาจจะเข้าตากกรรมการหรือผู้บริหารมากขึ้นน่ะค่ะ เพราะว่ากำลังมองอีกมุม พอ พอได้คุยกับคุณนะ ถ้าเรามัวแต่กลัวว่าผลงานของเราอะไม่ดีพอ ถ้าอย่างงั้นเราก็ไม่ได้ลงมือทำสักที เราก็กลัวถูกวิจารณ์ แล้วเราก็อาจจะต้องไป เอ่อ เร่งรัดกับลูกน้อง บางทีอะลูกน้องเอง ศ ศักยภาพของเขาอะอาจจะมีอยู่แค่นั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราคิดว่ามันต้องเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด แล้วก็ เราอะก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองมากกว่าอะค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะ สำหรับคำแนะนำนะคะ ขอบคุณค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม ครับผม อือฮึ อา ครับ อือฮึ อือฮึ อืม อืม อืม อือฮึ ครับผม อืม ครับ โดยความยินดีครับผม สวัสดีครับ